เอ่อ จริง ๆ แล้วเนี่ย มันก็ เป็นเหมือนกันทุกคนนะครับ รวมถึงตัวผมเองด้วย แต่ว่าแค่ตัวผมเองเนี่ย จะถูก ติชมต่อหน้าคนอื่นเนี่ยบ่อยสักหน่อย ใช่ครับ
อ๋อ อือฮึ อืม เอ่อ ซึ่ง เอ่อ ในทั่วไปเนี่ยนะคะ ทีมงานคนอื่นเนี่ย เขามีการแบบว่า เอ่อ ซื้อขนมหรือว่าพูดคุยแบบว่าเหมือนกับ อ่า แสดงความผูกมิตรน่ะ อ่า ไมตรีนะคะกับทางหัวหน้าเนี่ย มีบ้างไหมคะที่เราเห็นเนาะ?
ใช่